Ты знаешь, я вот, э, замужем, ну, и, э, замужем я по любви, то есть добровольно вышла замуж, а силой не выдавали. И, собственно говоря, наши отношения какое-то время были без детей, такие романтические очень, наверное. Многому уделяли внимания друг другу. А вот, но, естественно, мы хотели стать родителями и стали ими. И вот, э, сейчас я как бы себя всё чаще ловлю на том, что я такая вот мамочка.
Мгм. Мгм.
Мать. А вот, э, и наш брак стал больше про вот такое совместное воспитание детей. Мы с мужем такая хорошая команда, я считаю. Мы их и вместе воспитываем, и по очереди, и периодически кто-то из нас остаётся с детьми, а 2 может куда-то выйти. И это не только вот я всегда с детьми, а муж где-то гуляет. Бывает и наоборот, бывает я где-то гуляю, а муж с детьми. А, вот, э, то есть это, в принципе, хорошо, но вот получается, что мы такая команда, как сменщики, да. А хотелось бы, чтобы наши личные и романтические отношения в нашей паре тоже как-то развивались и продолжали быть. Э, вот, э, может быть, ты бы мне что-то посоветовал, как это можно организовать всё-таки, чтобы быть, ну, м, быть не только родителями в таком браке, но и но и супругами, и влюблёнными, может быть, ещё.
Понимаю. Да. Да, конечно, ты знаешь, ты очень большая молодец, что ты, м, задаешь себе эти вопросы и обращаешь внимание на эту сферу, потому что очень часто даже бывает наоборот, когда люди растворяются и упускают вот этот момент романтический, и, м, э, ты молодец, что ты, э, всё-таки задумываешься об этом. А скажи, пожа Да, а скажи, пожалуйста, а вот вы с мужем пытались на эту тему говорить, или ты хочешь всё-таки, как-то это сделать, так по-женски, а, аккуратненько?
Спасибо. Ну, я, наверное, хочу сначала сама определиться, что я вообще предложить могу, потому что, ну, вот я ему скажу, а дальше что? Как бы у нас, например, э, ну, сразу оговоримся, да, что бабушек и дедушек рядом нет, которым можно было бы оставить детей и пойти, например, вдвоём на свидание. То есть этот вариант отсутствует. Получается, всё равно дети, э, либо с нами на свидании вот, либо мы по отдельности отдыхаем. Как-то оно, э, вот, э, вот как бы и не знаю. То есть, э, вот я его спрошу, а дальше что? То есть, э, как бы, не хочется просто жаловаться. Да.
Мгм. М. Мгм. Да, нужно что-то, а, предложить, да. Э, ну, слушай, понятно, конечно, ситуация такая, э, о, которой, с которой часто сталкиваются молодые мамы и папы. Ска можно задать тебе несколько уточняющих вопросов, чтобы понять? Скажи, пожалуйста, а сколько сейчас детям?
Да, конечно. Но их двое, 8 и 4 года.
Мгм. Ага, ну, уже взрослые, это не грудной ребёнок. А скажи, пожалуйста, ага, ты рассматривала такой вопрос, а всё-таки кого-то нанять, э, на регулярной основе какую-то приходящую няню, которая приходила бы на выходные либо среди недели, а, как человек, который, э, может быть, где-то, э, может и по дому помогать, да, и где-то даже посидеть, и пока вы с мужем пойдёте на какой-нибудь пятничный ужин или субботний ужин?
Ну, ты знаешь, э, тут как бы, м, короткий ответ нет. Э, ну, могу поподробнее объяснить почему. Ну, одна из причин, она примитивно финансовая, то есть мы пока не на таком жизненном уровне, чтобы себе няню позволить. А 1 причина даже, может быть, такая этическая, ну, в том смысле, что даже если б вот у меня были деньги, как бы я хотела бы я ещё няню или нет? Возможно, нет, потому что, ну, вот у меня дети сейчас ходят, сын ходит в школу на полный день. То есть у него школа и продлёнка с кружками, которые там же в школе проходят. То есть мы просто его утром доставляем и там уже в 5 вечера забираем. Вот, а дочка у меня ходит в садик тоже на полный день. И получается, что и так всю рабочую неделю мы их видим достаточно мало. И как бы ещё на выходные нанять им няню, мне кажется, это уже как-то слишком. Ну, то есть, вот если бы я была, м, домохозяйкой и с маленькими детьми, которые не ходят в детский сад, то да, там могла бы быть няня на подхвате, чтобы у меня было личное время. А здесь, как бы, и так уже большая часть, э, делегирована воспитателям и учителям. Не знаю, вот, э, как-то мне кажется, это лишнее, может быть.
Да. Мгм. Да, ты знаешь, вот я тебя внимательно слушала, и я понимаю твои, э, такие вот переживания, как мамы. А всё-таки вот в твоём голосе слышно, что ты не готова пока ещё отпустить, да, вот и передать часть своей роли даже на пару часов, чтобы пойти на свидание с мужем. Ну, мне так показалось.
Ну, потому что я уже передала свою роль на 8 часов каждый день с понедельника по пятницу. Мне кажется, это много.
А, ну, ты знаешь, а вот, э, на самом деле дети твои уже не маленькие, и, в принципе, если ты добавишь еще пару часов в неделю, то, возможно, ничего страшного не случится, а наоборот, придет человек, который там, а, это даже может быть, кстати, не няня, а какой-то даже как, э, человек, как, ну, не то что репетитор, да, а человек, который может с ними читать сказки, заниматься сторителлингом, да, что-то развивающее. То есть взять человека, пригласить на 3 часа. Это не такой, э, большой финансовый удар на самом деле. Но вы в это с время с мужем сможете там ус ускользнуть и пойти в ресторан, и, а, получить совершенно другие эмоции, и почувствовать себя парой опять, а не мамой и папой. Как ты думаешь, вот готова ты к такому, м, вот небольшому, а, исчезновению? <chuckles>
Мгм. Ну, вот не знаю даже. Если, допустим, мне этот человек будет нужен там раз в месяц на 3 часа, то ведь, э, этот человек же будет, получается, ну, не адаптирован к детям. То есть как-то мне не совсем, а, понятно. То есть это, получается, совсем чужой человек будет какой-то.
Знаешь, я вот тебя очень хорошо понимаю и слышу в твоем голосе такой вот растерянность и ж боязнь ат э <tsk> делегировать вот, э, своих детей другому человеку. Это нормально абсолютно. Ль каждая мама проходит через это. Но вот, э, лучше всего, мне кажется, знаешь, может быть, даже пойти в группу мам каких-нибудь, у которых есть опыт, а, наёма нянь, и, э, вот просто проконсультироваться, даже как, а, психологически отпустить эту ситуацию. На самом деле здесь ничего страшного нет, дети не грудные, ань за 3 часа никто их там тебе не испортит, и это можно делать всё-таки раз в неделю. А, и поверь, а, общение детей, м, с родителями всё же, а, важнее качественное, чем количественное. То есть, если вы будете проводить с ними время вместе, а, качественно, там, ну, 3 часа, да, чем там дв 2 дня, ну так они где-то будут в присутствовать, но вы будете дома. Поверь, а, вот ничего на самом деле, м, вот не изменится, если 3 часа ты даже выделишь для похода, а, с мужем в ресторан. И ты можешь задать вопросы тем, кто уже прошёл, а, э, м, возраст маленьких детей и имеет такой опыт. У кого и там семье уже 20 лет, дети выросли. То есть, мне кажется, тебе нужно просто преодолеть, а, какой-то внутренний барьер свой.
Ну, может быть, я на самом деле эту идею на будущее сохраню. Я, наверное, всё-таки действительно к ней ещё не готова. Вот, но но спасибо за совет, на самом деле, да.
Мгм. Да-да, это понятно. Да, пожалуйста, обращайся. Но ты понимаешь, что, а, всё-таки, вот, э, момент роме романтики с мужем, вот он как раз и упирается Э, в момент, а, отпускания детей. Да, то есть тут вот у тебя ты хочешь и быть и мамой хорошей, и в то же время ты будешь чувствовать, э, какое-то чувство вины от того, что ты с мужем вышла, а дети твои с кем-то. Вот, а вот этот момент
Н-да, в этом и в этом, да, и суть.
чувства вины, вот на, э, его нужно прам проработать как-то и понять, что, ну, вины-то не может быть никакой. Ведь вы же взрослые тоже люди, и у вас тоже есть свои, а, м, желания, да, своя жизнь, и вы не приложение к детям.
М, я понимаю, да, спасибо за эту идею. Эта мысль важная. Вот, я думаю, мне надо с ней переспать.
Да. Да. Конечно, это сложное решение, и я тебе просто хочу сказать, что, а вот я тебя очень хорошо понимаю. Я тя хочу поддержать, вот, э, в том, что ты не должна ся даже винить в том, что тебе тяжело принять такое решение. Это нормально, потому что всё-таки вот такая роль, а, ну, извини, я не хочу так говорить грубо, да, но маме тяжело от роли наседки вернуться вот в такую социальную жизнь. Это очень часто, многие проходят через это. Я не хочу, чтобы это з грубо звучало, но
Мгм.
а, э, процесс трансформации очень у многих людей проходит тяжело. И тебе, конечно, мне кажется, лучше найти вот круг, э, мамочек, с которые этот момент прошли, и чтобы они тя поддержали.
Э, да, я думаю, что мне, естественно, было бы полезно общение с другими, э, родителями, э, вот. Конечно, среди моих знакомых мам я не знаю тех, кто пользуется услугами няни, но, э, в целом, ну, чужой опыт, он всегда помогает на самом деле. В конце концов, моральная поддержка. Это всё очень здорово.
Конечно. Да да, потому что, знаешь, иногда полезно увидеть другую перспективу, другие вот расширить кругозор в плане того, вот чужой опыт, как это было, да. И, м, иногда мы находимся в каких-то, а, стереотипах, да вот. Э, вот мы ты не знаешь никого, у кого няня, и ты думаешь, что это что-то такое, э, ну, м, ненормальное, да. Но если бы у тебя был круг общения, у которого у всех были бы няни, а ведь, э, таких людей очень много, то для тебя это было бы вообще нормально. И и ты бы даже вот, знаешь, бывает так, что мамочки делятся даже няней.
Ага. Ну, если бы да, э. Мгм. М, бывает, наверное, да. Если бы, наверное, у меня был такой круг, может быть, действительно, я бы по-другому смотрела, м, на жизнь. Спасибо тебе за твоё мнение. Было интересно его послушать на самом деле. А, вот, за то, что выслушала и поддержала.
Да. Да, спасибо тебе, что поделилась, и еще раз хочу тя поддержать, э, и желаю те найти какое-то решение. И, конечно же, э, всё-таки очень важно, э, <grunts> устраивать, э, продолжать романтические отношения в семье, а не только быть мамой и папой. Я же думаю, что ты найдёшь решение.